Nah itu dia menariknya ya, aku itu pendengar musik tapi aku gak suka nonton konser, bingung kan?
Kenapa?
Kalau gak kerja ya <chuckles> kalau gak kerja atau mungkin ha mengharuskan ada liputan, karena belum nonton aja tuh aku udah mikir, aduh entar pasti banyak orang, rame, keluarnya susah, kayak gitu-gitu loh, jadi kayak
Oh ya ya, kalau gak kerja. Oh, ya ya ya ya ya.
eee ,kayaknya nggak deh walaupun mmm, walaupun pernah memang nonton, asyik sih, asyik maksudnya vibes-nya dapat, nyanyi bareng, cuman, eee, nggak suka ya, kenapa ya, maksudnya, mungkin kalau aku mikir, mendingan gue nonton di YouTube deh gitu loh, nggak tahu deh.
Mhm mhm. Oh, ya ya ya ya.
Orang beda-beda kali ya, emang agak unik nih, kalau aku sih gitu, jadi kalau nonton konser pernah nggak? Pernah, tapi kalau mungkin ada liputan kalau memang lagi kerja, nge-MC gitu ya, baru nonton sekalian, ketemu bahkan sama artisnya.
Heeh heeh heeh. Heeh heeh, tapi kalau disuruh yang nonton sendiri gitu, enggak ya?
Eee, na entar dulu deh gitu, enggak sih.
Mhm mhm mhm. Oke oke. Nah, mmm, kan pasti ada nih momen meskipun jadi penyiar radio ya, tapi ada momen groginya dong, kalo misalnya mau pertama kali misalnya nge-MC untuk di konser gitu. Nah, ada ga kayak misalnya ritual, oke aku harus dengerin lagu ini untuk bikin mood gitu?
Mhm. Heeh. Pasti. Hmm. Ada. Dulu tuh waktu sebelum siaran, atau mungkin saat membutuhkan, eee, fight eee, fighting gitu ya. Karena dulu, eee, zaman-zamannya aku dulu tuh kan klasik rock juga, salah satu yang aku dengerin ya. Biasanya tuh aku setel lagu Welcome to the Jungle, wih karena kan dia
Heeh. Heeh. Mhm mhm. Welcome to the oh itu lagu lap lapan puluhan apa 70-an itu ga sih?
upbeat. Iya, welcome to the jungle gitu kan, ka karena kan dia tuh awalnya aja udah, eee, dengan main gitar tene-ne-net, wah high beat tuh, jadi kalau dengerin itu tuh kayaknya, ah rock star, ayo come on let's go gitu, semangat itu menggebu-gebu gitu, bisa bikin semangat tambahan. Jadi, eee, beberapa kali pas sebelum siaran tuh aku sama partner kayak, "Ih kita dengerin lagu ini dulu!" nyanyi sampai teriak-teriak gitu kan mood jadi enak ya.
Heeh heeh heeh. <laughs> Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Langsung on fire gitu ya rasanya.
Habis itu baru deh on fire gitu kan, gitu.